Fíjate que hoy estoy aquí contigo platicándote esto, porque se acercan fechas decembrinas. Aquí en mi país, se acostumbra que se dan regalos en diciembre porque se celebra la Navidad. Entonces, ando con este pendiente, puede sonar un poquito superficial, pero tiene un trasfondo y me gustaría darte ese contexto. Eh, mi novia pasó por una situación muy delicada, pasó por una negligencia horrible en una operación. Entonces, la tuvimos que trasladar a un hospital privado, fue un golpe muy fuerte para todos, obviamente, en especial para ella. Afortunadamente ahorita que te lo cuento, ya está bien, ya se está recuperando, anda ahí como en un 90%, pero en ese entonces fue algo muy duro. Eh, nos afectó mucho a todos, a su familia, a mi familia, pues, ya casi, casi son familias conjuntas. Y y fue algo donde se demostró muchísimo amor, y y las personas que estuvieron ahí con nosotros en esos momentos tan difíciles, son personas que hemos platicado que que ya adquirieron un un plus, un valor extra.
Ajá. Okey. Entiendo. Claro. Okey. Okey. Okey.
Entonces, queremos darle sentido y, en alguna manera, dar un un agradecimiento a cada una de esas personas. Yo entiendo que que a veces los regalos, o lo material no es lo más importante. Eh, de hecho, se los hemos ya se los hemos hecho saber de que fue importante que nos acompañaran. Pero un detallito, creo que no está de más. Lo que pasa es que ahí entra en conflicto un poco que, pues, no podemos darle algo personalizado a cada uno, no es viable, no es sostenible. Entonces, no sé, sí sí un escrito a cada uno, o también no sé los gustos de todos. Entonces, pues ese es el dilema que me tiene ahorita preguntándote sí tienes un consejo o algo así para mí.
Claro. Sí. Okey. Okey, entiendo perfecto. Eh eh, primero que nada, pues, me gustaría decirte que lamento mucho, eh, pues, esa situación tan complicada que que viviste, eh, pues, tú y tu novia. No me imagino, eh, lo frustrante y y agotador mentalmente que pudo ser, pues, para todos, eh eh, ustedes, eh, bueno, tú principalmente, tu novia, y su familia, ¿No? Así que, eh, lamento mucho y me alegro mucho que hayan podido, eh, pasar pues esa situación, y que ahora estén ya en el plan del agradecimiento. Y y solamente para tener un poquito más de contexto me gustaría hacerte, eh, un poquito más de preguntas. No sé, si quizá tengas algún presupuesto aproximado, eh, va a ser como tal, eh, solamente a pura familia, o también van a incluir como que amigos, ¿Co cómo va a funcionar?
Gracias. Okey, mira, como de presupuesto no lo habíamos pensado, yo creo que mientras no sea un una cantidad, pues, muy abrumadora o algo así, porque precisamente estamos recuperándonos de de este fuerte golpe que también fue un golpe en lo financiero, eh, y queremos volver a tener un ahorrito y que, mira, para eso es el ahorro, para la salud, pero pero sí nos gustaría volver a tenerlo por cualquier cosa, entonces, sí tenemos, eh, presupuesto, pero también no queremos que que sea como que algo que sobrepase y que sea algo, pues, real, pagable.
Okey. Sí, claro. Okey, algo Ujú, perdón.
Y ujú, ajá, y y y en cuestión como de de la cantidad, pues, más o menos sería, a ver, así haciendo cálculos rápido contigo, en su familia serían como 4 6 personas, eh, amigos, ponle que otros 4 o sea, la verdad es que sí son como 15 detallitos, yo creo, por eso yo creo que tiene que ser no tan individual, igual y sí individual en el aspecto de que sí puede ser una cartita, un pensamiento o algo así para cada uno, y ahí sí va el in el individualismo, pero el el detallito en general, como que el regalito, tal vez sí tendría que ser por practicidad y por algo real, eh, algo más, eh, en común para todos, porque, mira, o sea, de querer podemos ser como que, eh, hacer un regalo, pues, especial para cada uno, sería lo ideal, pero pero no es algo realista, no es algo sostenible, igual y y, pues, allí está el querer y está la motivación, está súper la idea, pero, pues, nos gana el tiempo, los 2 somos muy ocupados, trabajamos mucho, entonces, pues, de que no pase y que se quede en la intención en que sea como que algo súper personalizado y súper específico, a mejor que sí lo hagamos, algo realista, y pues, que tenga mucho mucho corazón y y mucha buena intención, y sobre todo, pues, es es más que nada la intención.
Claro, ajá. Okey. Okey. Claro. Claro. Sí, claro, es algo como más simbólico, ¿no? Más que que refleje, pues, ese agradecimiento genuino que que sintieron, ¿no? Y y el agradecimiento por haber estado ahí en ese momento tan, eh, difícil, entiendo perfecto. Em, eh, creo que creo que tengo un par de de sugerencias, y quizá, eh, te puedan servir a ti y y a tu novia. Eh, quizá no sé, podrían optar por por quizá, un, pues, un tipo de regalo más neutro, y y útil que que, pues, como bien lo mencionas, ¿no? Que no sea tan personalizado, útil que que, pues, como bien lo mencionas, ¿no? Que no sea tan personalizado para cada uno, pero sí podrían, no sé, quizá escribir una tarjetita, eh, o comprarle tarjetas. Existen diferentes tiendas ya, eh, pues, de conveniencia como Miniso, o papelerías bonitas en donde, quizá, puedan comprar, eh, algún tipo de tarjeta, pues, bonita, en donde. pues, le puedan escribir, pues, como que a cada persona por individual, eh, pues, los motivos por los cuales les agradecen. Y y quizá podría, eh, no sé, si si si sea fácil también en medida de lo posible que cocinen, eh, pues, quizá, unas galletas, algún tipo de de postrecito que que sea hecho como que con sus manos para que se sienta como que esa calidad, ese e esa, pues ese simbolismo, ¿no? Eh, quizá podría ser más valorado que quizá algo comprado. Em, je en caso de que que no también que, o sea que no las puedan cocinar, eh, quizá también pueden, eh, optar por comprar las galletas hechas. Eh, ya en estas épocas navideñas existen, eh, pues, diferentes tiendas que venden galletas, eh, de mantequilla, com justamente la temporada en esas latitas. Eh, creo que van van muy muy ad hoc con el tema, y y pues es un regalo, eh, bonito. Eh, quizá, podrán comprar como que bastante, eh, un par de cajas y ustedes armarlas en en bolsitas bonitas, o en cajitas. Y eso tal podría hacer parecer que las hicieron ustedes en casa. O o por último quizá podrían, eh, no sé, mandar a hacer algún tipo de postrecito en alguna pastelería o algo así. Creo que también, eh, podría funcionar. Eh, o quizá también podrían, eh, no sé, quizá tengan como que algún tipo de personas como que a las que les quieran, eh, agradecer más, o como que, eh, pues, ajá, o sea que que el agradecimiento es mayor, ¿no? Eh, quizá podrían incluir algún tipo de experiencia, como de invitarlos a cenar, a comer, em, llevar algún tipo de, no sé, quizá una botella de vino y a a esa casa, o como que explorar en en gustos, eh, y y quizá algún detallito así sí se pueda, eh eh, dar, eh, creo que es ma un poquito más, eh.
Okey. Okey, okey. Okey, okey. Okey. Okey. Sí, claro.
No tan personalizado, pero sigue siendo simbólico, eh, no sé, ¿qué qué te parezca?
Okey. La verdad es que no la había pensado así. Son muy buenos tips. De hecho, me diste bastantes y creo que muchos son como que muy aterrizados a a la personalidad que manejamos mi novia y yo. Creo que justo en especial me quedo y valoro muchísimo dos dos aspectos que me dijiste. 1, que hay personas que que sí tienen un grado como que de más importancia en todo esto. A ver, a todos se les agradece por igual, pero sí sí es como de que hay personas en específico que sí nos ayudaron un poquito más, que pasamos por lo mismo, y creo que en ese aspecto sí podríamos cumplir el el darles un detalle o una experiencia o algo así más personalizado y con un poquito más de presupuesto. Y como que en segundo término, o sea, bueno, no no en segundo término, pues se escucha feo, pero pero Ajá, como en un aspecto un poquito más general y un agradecimiento sigue siendo de corazón, pero no tan como personalizado, eh, a las demás. Me encantó esa idea de las galletas. Creo que en sí, y ahora que lo pienso en voz alta y te lo comparto y me desahogo un poquito, es más e el el aspecto de que creo que van a apreciar mucho más la intención, eh, las palabras que les podemos dejar, el recadito, y como que y yo creo que nadie se lo espera y que nosotros tengamos, pues, este detalle, a lo mejor es es lo que los va a llenar más que la galleta en sí o más que el chocolate así o o más que algo muy específico. Creo que en ese sentido tienes toda la razón, creo que ya lo había pensado un poquito, pero, pues, compartirlo contigo y que me estés dando estos puntos de vista me parecen muy, muy valiosos. Así que creo que los voy a aplicar, ¿eh?
Ujú. Claro. Sí, claro. <chuckles> Claro. Sí. Sí, claro. Yo, eh, yo creo que justamente como mencionas, a a veces es más importante, eh, la acción que como tal, eh, lo material o o el regalo en sí, ¿no? Y justo también te felicito por por ser una persona tan agradecida, por por tener como que ese tipo de valores tan presentes, porque, ah, pues no todas las personas suelen ser, eh, iguales y no todas las personas suelen como que valorar tanto este tipo de acciones que que pues sí suelen ser tan valiosas. Así que, eh, desde esa parte pues te felicito, eh, y y por último pues claro, yo yo confío en que lo vas a hacer increíble, y y espero que, pues, alguno de los tips, eh, funcione y que te abra un poquito el panorama, te refresque las ideas, y cómo, eh, pues, poder ser agradecido también sin necesidad de de gastar tanto y que no necesariamente se tiene que ver feo. Así que yo confío en ti, sé que la vas a hacer increíble, y aquí voy a estar por si quieres platicarlo, eh, m o o que contarme cómo te fue.
Muchísimas gracias, definitivamente voy a regresar contigo, me ayudaste muchísimo y y pues cualquier update o cualquier, eh eh, cosa que me vuelva a pasar, voy a regresar a que me des otro consejo porque me ayudaste bastante, me aterrizaste mucho las ideas, y sobre todo como que me dio como este entusiasma y y sobre todo tus palabras bonitas me llegaron mucho. Que estamos haciendo lo correcto, que es un gran detalle, que es una gran idea, y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.